Oke ya, yang beri kritik tuh sebenarnya saudara ya, Kak, sauda aku dari, eee, ayah ya eh dari ayah, dari ibu dari ibu dari ibu aku gitu kan, nah kebetulan aku tuh dapat kritik eee, kan aku dulu pernah buka usaha ya, Kak ya, sebenarnya aku tuh usaha usaha itu cuma usaha sampingan gitu loh, Kak, <coughs> bukan usaha yang apa, aku udah ada sebenernya aku udah ada kerjaan cuma aku pengen pengen aja mewujudkan apa yang aku pengenin gitu. Dulu aku usaha, buka usaha sama temen aku kebetulan ya, waktu itu aku buka usaha makanan nih. Nah makanan dan aku tuh, eee, memang waktu itu minta bantuan keuangan itu kan sama orang tua ya, Kak, ya, karena memang belum ada modal ya. Nah ternyata baru berjalan 1 tahun itu aku sudah ini, kolaps ibaratnya, eee, bangkrut lah ibaratnya gitu, mungkin karena manajemennya atau apa gitu waktu itu tuh aku bangkrut, nah mungkin dari situ, itu saudara aku tuh gini, jadi kasih kritiknya kayak gini, "Udahlah, lebih baik kamu itu kerja aja, kan udah dapet kerjaan, ngapain sih buka-buka usaha. Nanti ya kalau usahanya itu lancar, kalau bangkrut kayak kemarin lagi gimana? Modal udah ada, modal habis, dan segala macem," gitu loh, nah itu lah aku itu, kayak aku tuh bingung lah, Kak, ya, ya aku pengen, cuma sebenernya modalnya itu, eee, bukan aku minta lagi, Kak, yang ini tuh, aku punya, dan suami juga mendukung wak mendukung ada gitu loh, cuma langsung dikritik kayak gitu kan aku jadinya langsung, oh iya ya, gitu, tapi aku mau gitu loh, Kak, gitu.
Oh ya. Iya. I Wow. Ya ya ya ya ya. Iya. Iya iya. Ya. Ya. Iya. Iya. Iya. Iya. Ya. Oh. Ya ya ya ya. <chuckles> Ya ya ya. Ya wajar. Ya. Oh, be beg Iya ya ya ya. Ya. Oke oke, baik baik. Dari keadaannya ini memang kelihatannya kamu ada berada di antara, eee, 1 sisi, eee, karena kamu pernah punya pengalaman, eee, sebelumnya ya. Dan itu sebuah sebenarnya udah udah signal bagus loh. Kamu ini sebenarnya seorang pengusaha dan sebenarnya untuk seorang pengusaha itu tidak ada yang bisa menjatuhkan kalau hanya dengan kritik kecil seperti itu seharusnya. Karena kamu sudah berusaha dan yang kamu yang paling tahu itu sebenarnya kamu sendiri, karena kamu perus pengusaha sebelumnya ya. Nah dan itu saya apresiasi sekali, nah cuman mungkin memang biasanya kan keluarga itu kritikannya, bisa jadi mungkin juga untuk kebaikan kamu gitu ya, mungkin ya, mungkin hanya cara saja kali ya yang agak, eee, pedes mungkin gitu dan penerimaan kamu itu jadi membuat kamu takut. Nah mungkin sebelumnya, Kak, kalau dari kritikan itu, saya mau tanya lagi nih, yang paling membuat kamu ragu dan takut itu apanya gitu?
Benar. Iya.